М. Ну, то есть она время от времени, так на нее что-то находила, да? Вот она говорила: "Не хочу, не буду", а так, в общем, она, м, нормально.
Да. Да вот так, когда вот это н на находила, тогда да, тогда надо было кормить, практически, через силу. Хотя не советуется, но чтобы принять лекарство нужно хотя бы хоть чуть-чуть, э, что-то в желудок закинуть и вот тогда приходилось, да, вот кормить через силу. А так, э, т нет она ела сама, практически ела
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм.
всё, что приготовится, особых жалоб никогда не было. Но вот, у нее вот
Мгм.
Были некоторые любимые вещи и когда она их просила тут уж, хоть убейся, но надо <chuckles> купить
<laughs> Вынь да положь, как говорится, да.
или заказать, да, потому что сам я их не приготовлю, а, заказать надо.
Ага. Мгм. Ну, а, ты сам ходил покупать или заказывал и привозили домой? Как ты её оставлял-то?
Ну, не я. Я сам ходил, покупал, потому что, ну, в тот момент еще у нас, э
Мгм.
не практиковалась такая вещь, как заказ на дом. Это было еще даже д до ковидных времен всех.
А. М. Понятно понятно. Не было ещё это так развито. Мгм.
Не так популярно вот это было, да, э, заказа на дом. Люди чаще всего просто ходили сами и покупали.